Ờ, theo bạn ấy thì, à, gia đình bạn thường truyền dạy cái giá trị nào nhất đối với bạn vậy?
Ờ, mình thấy nhà mình nó cũng mà mình nghĩ là mình may mắn á bạn. Tức là ba mẹ mình, ông bà mình là từ nhỏ luôn đã dạy cho mình rất nhiều cái điều hay lẽ phải nè, kiểu là, ừm, lễ phép nè, rồi hiếu thảo nè, rồi biết á là kính trên nhường dưới, thậm chí cả những cái việc như là, ờ, tiết kiệm rồi chăm chỉ nữa. Đấy, rất, rất là nhiều cái để mình có thể đưa vào cuộc sống của mình luôn á bạn.
Ừm. À, hay quá! Ừm. Ờ, rồi. Ừm, thế để mà nói một cái giá trị mà, à, gọi là, được đề cao nhất thì theo bạn đó là giá trị gì vậy?
Ờ, mình thấy cái đầu tiên á để mình có thể muốn nói tới, mình áp dụng được rất là nhiều trong cuộc sống mình luôn á, đó là, cái, a, tiết kiệm và chăm chỉ á bạn. Hai cái đó mình thấy nó quan trọng lắm. Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. À, tiết kiệm, chăm chỉ. Ừm, thế thì vì sao bạn nghĩ hai cái điều ờ, hai cái giá trị này nó lại quan trọng vậy?
Ờ, tại vì mình thấy vầy, bây giờ cuộc sống mình nó cũng khó khăn, mình thấy, ơ, cạnh tranh về việc làm nè, rồi, ờ, thu nhập thì, ờ, mình cảm giác nó không có tương xứng với sức lao động, kiểu, hơi bào, bị hơi bị bào á, <laughs> đúng hông? Cho nên nên mình nghĩ hai cái đó nó quan trọng để mình có thể là duy trì cái tài chính. Tại vì mình nghĩ á, cái tài chính nó một phần rất là quan trọng của cuộc sống này. Nếu mà tài chính mình không ổn định á thì tất nhiên là gia đình mình, gia đạo mình cũng hông có yên an, yên ấm được.
Ừ, đúng rồi. Ừm. À, rồi. Ừm, đúng rồi.